لأ، باحاول على قد ما أقدر يبقى أكل صحِّي، هم طبعًا ولادي عايزة أقول لِك زي أي ولاد في الدنيا عايزين ياكلوا junk food عايزين ياكلوا الأكل اللي من برّه ف فأنا ب يعني عايزة أقول لِك باحارب، باحارب طول الوقت إن لأ الأكل الصحِّي طب خلوا الأكلة اللي من برّه دي كل أسبوع أو أسبوعين، لإني أنا مش ضامنة الحاجات اللي بتاكلوها. فدي حرب بيني وبين ولادي دايرة يعني على طول ما بتخلصش.
آه. طبعًا. امم. امم. امم. أيوه، فلسَّه كنت هاسأل لِك إزّاي بتسيطري على الموقف، اللي همّ خلاص همّ قاعدين بيزنُّوا بقى أو خلاص رفضوا الأكل بتاع النهارده اللي أنتِ عاملاه في البيت بتتعاملي إزّاي مع الموقف؟
والله ساعات بيصعبوا عليَّ وباستجيب، لإن همّ مش كل الأكلات بيحبوها، وخصوصًا الأكل الصحِّي، أقصى حاجة يعني ممكن عندهم الفراخ المشوية، وساعات تانية باصمِّم بقى وأقول لأ هتاكلوا من نفس الأكل وما حدش يجيب حاجة من برَّه، وخصوصًا كمان في فترة الأوبئة اللي كانت الفترة اللي قبل اللي فاتت دي آآ كان الموضوع صعب أوي، وكنّا كلِّنا خايفين نجيب حاجات من برَّه، فكنت باحاول أتخ ب يعني باتخانق من الآخر عشان أنفذ كلامي. <chuckles>
امم. امم. امم. امم. امم. امم. صحيح، امم. <laughs> طب إيه أكتر أكل بقى أنتِ لمهما عملتيها بطريقة ما أي طريقة بقى مشوية مسلوقة في الفرن أيًا كان ما بيقبلوهاش خالص، يعني مهما عملتِ؟
امم. القرنبيط، <laughs> يعني عايزة أقول لِك م من وهو بيتسلق، يعني خلاص أنتِ أنا حطِّيته يتسلق خلاص كده، همّ لو يطولوا يمشوا ويهربوا من البيت هيعملوا كده وابني آخر مرّة قال لي: "أرجوكِ ما تجيبيهوش في البيت تاني، مش عايزة أشم ريحته."
آه، مهما عملتيها ها؟ امم، همّ شمُّوا الرِّيحة خلاص شكرًا كده. <giggles> ما تجيبوهوش ما تحركيهوش في البيت أساسًا. <chuckles>
آه، يعني وبعدين عايزة أقول لِك هو ما داقهوش يعني ما جربش إنُّه يدوقه آآ، وقلت له
آه، لسّه مثلًا كنت هاقول لِك لو جربتِ مثلًا تعمليه صغير مثلًا ومقرمش كده كإنه fried مثلًا امم مش هيقبلوه برضه خالص؟
ما فيش، هم رافضين أصلًا يعني حبيبي طب كله دوق طيب وشوف، قال لي أبدًا خلاص. <chuckles> هو من الريحة، و وحكم عليَّا فعلًا ما أعملهوش تاني في البيت.
حطُّه على لسانَك. امم.